Kesinlikle, dediğin gibi, eee, işin, eee, herhâlde, en önemli kısmının anahtarını bulmuş ve, eee, buna özgüven adını koymuşsun, eee, ve bu şekilde kazandığın özgüvenle birlikte, eee, bu kararlarında da olumlu yönde seni hem yönlendirecek hem de seni, eee, belki de, eee, hem içgüdüsel olarak, eee, seni bir şekilde yönlendirecek ve, eee, senin hayatını mutlaka etkilemeye çalışacak bir, eee, yol, ııı, gibi görünüyor şu an.
Evet. Evet. Hı hı. Kesinlikle. Evet. Umarım. <chuckles> Umarım öyle olacak benim için de, yani, gerçekten sabırsızlıkla beklediğim ve hep sürekli, hani, biraz daha üstüne ne koyabilirim, biraz daha neler yapabilirim diye düşündüğüm bir noktadayım ve bu gerçekten aslında olmak istediğim, yani, 5-6 yıl önce düşlediğim bir yer. O yüzden çok mutluyum.
Harika, bunları gerçekten tekrar tekrar duymak, ııı, ve, eee, senin verdiğin örnek üzerinden ne kadar da, eee, başarısızlık gibi tanımladığın bir süreçten gelip, eee, seni birtakım zorluklardan geçirse ve aynı zamanda, eee, bu başarısızlık sürecinde ne kadar zorlandığını anlattığın ve toparlanmak kısmının da, ııı, senin için zor olduğu bir dönemden gelip, eee, böyle güzel bir hikâyeyi yaratmış olmana çok sevindim, eee, ve aynı zamanda, eee, geç geleceğinde de bu, ııı, özgüvenli bir karakterinde de, eee, eminim. Eee bu şekilde devam edeceğine de eminim.
Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Aynen öyle. Evet, kesinlikle. Hı. Hı hı. Ben de çok sevindim. Evet. Umarım. <chuckles> Umarım. Umarım. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu benim için.
Seninle. Benim için de aynı şekilde, çok keyifli ve bilgilendirici bir, eee, sohbetti. Eee, çok teşekkür ederim.